J'aimerais échanger avec toi sur, heu, un peu mon le rapport que j'ai, heu, à à la nourriture. Heu, qui heu, je suis, heu, pour pour lequel je je suis je suis je suis persuadée, en fait, heu, que je n'ai pas, heu, les bons, heu, les bons comportements. Et heu et je crains, bah, voilà, le le retour de bâton, heu, hem, un peu un peu plus tard, heu, voilà, dans dans dans ma vie. Hem, heu, je suis je suis je suis assez, heu, tu vois? Je suis je suis je suis, heu, assez à l'écoute, on va dire, des des conseils un peu, heu heu, des des nutritionnistes, heu, de manger de tout, heu, mais heu, mais en mais en très petite quantité et cetera. Donc tout ça, c'est des messages, en tout cas, que j'entends. Heu, mais que je n'applique pas forcément. Parce que déjà, heu, je, hem, je suis pas je suis pas très bonne cuisinière donc, heu, je fais, heu, souvent, heu, la même chose. Heu, j'achète, heu, beaucoup de de déjà fait. Heu, donc, heu, la qualité est pas là. Et heu et le comportement que je regrette parfois le plus, heu, bah, c'est le fait de manger autant de viande, heu, dans dans ma vie. Quand je te dis que je mange, heu, de la viande, heu, c'est enfin, voilà, c'est je je je suis pas simplement une viandarde, je suis carnivore, en fait, donc, heu. <laughs> Voilà, heu, un un repas sans viande, heu, ce enfin, voilà, je je ne l'apprécie pas. Et heu et je voulais s te demander un peu conseil, heu, par rapport à ça. Parce que, heu, je je je s je sais qu'il faut, heu, que je prenne soin de ma santé, heu, maintenant pour, heu, pour m'en remercier plus tard. Donc si tu avais, heu heu, quelques conseils peut-être à m'apporter, heu, ce ce je les prendrai avec, heu, grand plaisir.
D'accord. D'accord. D'accord. OK. OK, écoute, heu, je je te remercie de te confier à moi sur ce sujet-là. C'est un sujet un peu particulier et je pense que c'est quand même assez intime. Donc la la nourriture, hein, c'est important, heu, c'est ce que c'est ce qui rentre dans notre corps tous les jours, qui est important qui nous nourrit, qui nous donne de l'énergie. Donc, heu, je peux comprendre qu'en effet, heu, tu te poses des questions par rapport à ça. Alors ma question c'est, heu, est-ce que tu, heu, en fait cette décision, c'est une décision qui vient de l'intérieur? Donc c'est toi qui l'a décidé. Ou, en fait, c'est, heu, suite à des des commentaires, des critiques ou, heu, peut-être quelqu'un de ta famille qui t'a dit, heu: «Oui ce serait bien si, heu». Tu vois? Heu, je je je voudrais savoir d'où vient, en fait, heu, cette, heu, cette pression, en fait.
Ouais. Non. Non, non, alors, je je la vis pas, heu, forcément comme une pression parce qu'en fait, c'est vraiment une réflexion que je mène et qui est qui est qui est assez personnelle. Moi, ma ma famille, en tout cas, ma famille au sens large, heu, mon comportement, mon rapport à la viande, enfin voilà, vient vient de là. Très sincèrement, voilà, on s'est fait, heu, on s'est fait des barbecues qui étaient, heu heu, enfin voilà, qui qui qui qui étaient, heu, très, heu, très parlant, en tout cas, heu, en en en termes de, hem, de de de rapport à à la viande. Heu, donc j'ai j'ai pas forcément, heu, eu de critiques, heu, provenant, heu, provenant de mes proches. Heu, en revanche, c'est vrai que, heu, mon mari depuis que je l'ai rencontré, heu, il me fait remarquer, en fait, que, heu heu, que que que je mange beaucoup de viande. Donc déjà, heu, ça m'a permis déjà de voir qu'il y avait éventuellement, heu, quelque chose, heu, quelque chose à y faire. Parce que, heu heu, ben, dans d'autres familles, non peut-être qu'on n'en mangeait pas autant et lui, c'était le cas en l'occurrence, hein, heu heu, la viande, c'était, heu, ben, heu, c'était pas forcément tous les jours, c'était pas, heu, c'était pas l'heure du repas du soir. Donc, tu vois, il y avait quand même, heu, des s certaines règles établies. Heu et heu et là-dessus, ben, il a dû s'adapter à <chuckles> bah, finalement à mon régime carnivore, heu heu, depuis, heu, depuis qu'on vit ensemble. Heu et hem et moi, ça m'amène à penser en fait que, heu heu, ce ce ce comportement est pas est pas bon, en tout cas, est pas bon sur du long terme. Heu, parce que, heu, je reste aussi sensible, heu, sur, heu, ben, les discours, heu heu, de de l'OMS ou en tout cas des différentes autorités de santé qui, heu heu, qui qui qui alertent en tout cas sur, heu, le niveau de consommation de de viande et le leur rapport avec, heu, avec les les cancers.
Mmh mh. D'accord. OK. D'accord. D'accord, OK, donc heu, là c'est l'OMS qui publie ça donc, heu, écoute, heu, je je pense qu'en fait, les autorités, heu, publient des des recherches, hem. Après, hem, moi, la question que je te pose, parce que c'est c'est le le métier de l'OMS c'est de, bah, c'est de de publier des choses qui ont été acceptées comme, heu, vraies en fonction des dernières recherches, OK, donc, heu, on peut imaginer que peut-être, il y a une validité dans dans ces recherches. Mais, heu, moi, en fait, heu, je je je t'encourage, heu, aussi à regarder, en fait, heu, qu'est-ce que tu vois, en fait? Est-ce que, hem, tu sens que, hem, que ton régime te crée, heu, enfin de une une proportion importante de viande te crée des problèmes? Est-ce que tu as des problèmes de santé? Est-ce que ces problèmes sont visibles? Est-ce que d'autres personnes peuvent remarquer que ces problèmes existent? Heu, tu tu es comment par rapport à ça?
Beh, j'espère oui. Alors, aujourd'hui, j'ai pas forcément des problèmes de santé. Mais c'est vrai qu'en tout cas, j'ai hem, je je pense que je devrais, heu, perdre du poids, heu et avec un régime aussi protéiné, heu, je pense que je suis pas forcément dans la bonne direction. <chuckles> Enfin, je je sais pas ce que tu en penses, heu?
Alors, ça dépend, hein, s ça dépend, c'est p c'est pas du tout sûr, en fait. Il y a des personnes, heu, hem, en fait, il y a des personnes qui consomment, heu, principalement de la viande et heu, pour qui ça pose pas de problème, ça peut être des personnes qui font des régimes uniquement de la viande rouge alors c'est encore autre chose. Donc, heu et après, il y a des gens qui font des régimes, heu, qui mangent des protéines parce qu'ils font aussi beaucoup de sport, heu. Donc, heu, il y a aussi une question de d'activité, donc, heu, c'est sûr que mais c'est, hem.
Mmh mh.
C'est plus la consommation de sucre, heu, de sucre lent, de féculents, de sucre rapide et qui est de, comment dire? de produits préparés, heu, par l'alimentation, il y a l'industrie agroalimentaire qui a tendance à f à générer, en fait, heu, des surpoids et des, heu, des obésités, hein donc, heu, c'est c'est pas la consommation de viande qui est connue pour ça. Alors après, heu, c'est sûr que, certains disent que le la la consommation de viande peut avoir un impact sur le cholestérol. Alors évidemment, ça dépend de quelle viande aussi, si c'est tout si les gens qui mangent toujours du porc, heu, c'est c'est sûr que voilà, au bout d'un moment, le bacon tous les matins, heu, à tous les repas, ou, heu, c'est sûr que ça peut générer des problèmes, mais, hem, tu vois ce que je veux dire? C'est que, hem et il y a toujours, heu, moi ce que je te suggérerais donc, heu, déjà, je trouve que c'est bien que tu aies une conscience de la santé et que tu décides de mettre le point focus là-dessus et de te dire: «OK, je me concentre sur ce point, c'est important pour moi». C'est que tu regardes, heu, entre les informations publiques, les informations de ce que toi tu vois sur ta vie, et que tu fasses un compromis entre les 2 et pas juste «oh eux, ils ont raison et puis moi j'ai tort hein» tu vois? Ça veut dire, c'est ça me paraîtrait un peu a arbitraire et heu, toutes les règles et législations, elles sont fait pour, heu, une vision globale et un peu, heu, comme s'il y avait une personne moyenne, mais une personne moyenne, ça existe pas. Tu vois ce que je veux dire?
Ouais. Ouais. Ouais, j'y suis pas encore. <chuckles> Ouais. Ouais. Mmh. Ouais, non mais c'est, heu, c'est c'est c'est c'est de très bons conseils, hein, que tu, heu, que tu me donnes. Parce que c'est vrai que, voilà, je je je je pense de de de manière générale que je pourrais réduire, heu heu, ma ma consommation de viande, mais il y a aussi une notion de plaisir qui est très forte, heu heu, là là-dedans. J'ai j'aime la viande, en fait, heu, très sincèrement, voilà, je trouve que c'est ce qui donne, heu, de la saveur, heu heu, au au au repas et heu, et et et et c'est vrai, que je pense d'abord, heu, à la partie, heu, carnée avant de d'envisager un peu, heu heu, enfin voilà, l'accompagnement qui, heu, qui qui va avec et non pas l'inverse, donc, heu, voilà, ça ça ça me rassure, heu, ça me rassure quelque part ce que tu me dis parce que ben, ça ça ça me laisse, heu, ça me laisse à penser que, heu heu, bah j'ai aussi le droit de de de me faire plaisir et que, heu, je je peux, heu heu, très bien tenir compte de des des recommandations, heu, tout en, heu, voilà, en adaptant du coup, heu, la situation, heu, de manière progressive, hein, donc, heu, voilà, c'est, heu, c'est c'est c'est c'est déjà, heu, un un un 1er élément, et heu, et et mmh et et ça m'aide en tout cas voilà, à garder, heu, à garder, heu, un certain équilibre entre mon plaisir et heu, et et ma recherche de de santé à long terme.
Ah oui, mmh. D'accord. OK. En en tout cas, je je pense c'est déjà une une bonne 1re piste ensuite, heu, pour, heu, aller dans le sens de ton, ta décision un peu de de contrôler et de de maîtriser un peu ton alimentation, hem, je te pose une question, heu, pour savoir si tu as déjà ex expérimenté ça, et est-ce que tu as déjà essayé de de faire ce qu'ils appellent le jeûne intermittent, c'est-à-dire de de t'arrêter de manger en fait, heu, assez tôt, bah par exemple, heu, un jour où tu fais un jeune intermittent, admettons tu, heu, tu arrêtes de de tu fais ton tu termines ton dîner vers 19:00 par par exemple, et et le lendemain au lieu de prendre un petit déjeuner donc à à 8:00 par exemple, bah, tu le prendrais plutôt à tu prendrais plutôt un brunch vers 11:00 et te dire, bah, aujourd'hui c'est, heu, cette journée où je je repose mon système digestif et donc, heu, je vais dormir sans être en train de digérer et heu, tu vois ce genre de pratique, heu, sans, heu, changer absolument ton ton régime alimentaire qui est fe
Mmh mh.
relativement fort en protéines, heu, ça pourrait fonctionner bien parce que dans le jeûne intermittent, heu, c'est des c'est recommandé avec des régimes protéinés donc, comme tu me dis que toi la viande, c'est quelque chose qui est assez principal. Peut-être ça pourrait être aussi, heu, quelque chose qui te permettrait d'avoir, heu, un degré de contrôle sur ton alimentation et heu, de voir un peu ce que comment ton corps il réagit à à ce genre de d'expérience, sachant que, heu, le jeûne intermittent, ça commence, en gros, quand tu ne manges pas pendant 13 heures, voilà, 13 heures.
Mmh mh. Ouais. D'accord. OK. OK. Non alors, très très ser très sincèrement, j'ai entendu parler du jeûne intermittent, mais je n'avais absolument pas, heu, regardé de plus près, et savoir si c'était quelque chose, heu heu, qui était, heu, qui était adapté à moi. Donc je co je connaissais pas forcément le le le principe, heu, donc je te déjà je te je te remercie, hein, de de de m'apporter, heu, de m'apporter ces éléments et puis, heu, ben ben, je pense que je vais je vais y réfléchir et je vais, heu heu, je vais m'y intéresser en tout cas et voir si ça peut, heu heu, rentrer on va dire, heu, dans dans le cadre de, heu, de de ce que je recherche, c'est-à-dire mon gain de santé, mais surtout est-ce que je peux l'intégrer à à à ma routine, heu, quotidienne, heu, sans, heu, sans forcément impacter, heu, bah également la famille parce que je re heu, au au aujourd'hui voilà je je je sais pas si, hem, heu, ma ma démarche, heu, si je veux l'imposer, heu heu, à à autrui donc, heu, voilà il faut que je je regarde un peu toutes ces toutes ces dimensions, ouais, ouais, ouais.
Mmh. Avec plaisir. Non oui, oui. Je co je comprends après oui, heu, c'est, heu, c'est pas du tout im imposé, mais en fait c'est plutôt, heu, avec toi-même, heu, par exemple, heu, ça fait juste que, ben, le jour, heu, où tu veux où tu testes le jeûne intermittent, bah ça veut juste dire qu'au petit déjeuner, tu vas prendre le thé ou le café, hem, mais tu vas pas, heu, tu vas pas déjeuner, heu, de pain ou de quoi que ce soit, tu vois ce que je veux dire? C'est c'est c'est juste ça qui change, après en effet, ça veut pas dire l'imposer à toute ta famille, hein, tu es pas obligée de f voilà, i c'est c'est pas forcément, je sais pas si c'est comme ça que tu l'as entendu mais
D'accord. Non, non, je l'ai pas je l'ai pas compris comme ça, mais c'est c'est plus dans ma réflexion pour savoir, enfin, voilà, en termes, heu, en termes de praticité du coup, heu, ce que ce que ça devrait impliquer, heu, et effectivement voilà, la 1re chose que j'ai pensé c'est que non, si j'impose un régime, il faut que ce soit pour moi, que ce soit personnel et non pas, heu, et et et et non pas pour, heu, pour tous les membres du foyer. Donc, heu heu, c'était plus dans dans cet esprit-là que je je je je réfléchissais et heu, et et heu, et en tout cas voilà je je j'ai j'ai quelques pistes déjà, heu heu, à à à voir pour, heu, ben pour ré re revoir en tout cas mon mon alimentation et heu, et et avoir, heu, peut-être, heu, une meilleure santé, heu, à à l'avenir et heu, et puis, heu, ben tu vois à travers cette discussion, j'ai été aussi rassurée, heu heu, par rapport à, mmh, à à à ma consommation de de viande. Donc je te remercie finalement de m'avoir aidée à déculpabiliser sur, heu, sur cet aspect et heu, et et et tu as été, enfin, voilà, d'u d'u d'u d'une aide, heu heu, d'u d'u d'une aide assez intéressante donc je te remercie beaucoup.
Mmh mh. Mmh mh.